Ừm, thật sự thì trước đây thì mình đi phượt thì mình sẽ thích đi mới bạn bè, mình sẽ thích đi mới những người thân, ví dụ, như kiểu là, người yêu này, thì mình sẽ đi cùng nè, còn, ờ, ngoài ra thì tất nhiên nà bây giờ thì, ờ, tất nhiên là hoàn cảnh nó không cho phép thì mình có thể là đi một mình. Thì mình cũng thích là có thể là đi, ơ, ví dụ, như kiểu là, ở một cái vùng đất mới này, thì mình sẽ thích đi những đến những nơi tâm linh như là đền, chùa này, tức là những cái ngôi đền mà nó thật sự là tâm linh nha, chứ cũng không phải là những cái nơi mà nó theo kiểu, ờ, dịch vụ ấy, tức là những cái nơi mà nó nó ừm, tức là nó nó <laughs> sao ta, người ta tổ chức du lịch ấy, du lịch tâm linh ấy, du lịch tâm linh thì nó khác nha, và cái những cái lơi mà thờ cúng ấy thì thì nó sẽ nó sẽ khác, mình sẽ thích đến những nơi, kiểu, tâm linh như vậy.
À. Mình hiểu rồi. Ừm. Có có nghĩa là ừm, ừm. Ừm. À, nhưng mà bạn bạn có d ví dụ như là đi phượt đi, thì bạn có một cái lộ trình gì đó rõ ràng để bạn đi hông? Hay là bạn sẽ đi theo cái tâm trạng, theo cái cảm xúc của bạn, và đến khi nào mà bạn muốn, ờ, nghỉ ngơi, bạn muốn dừng chân, bạn muốn quay lại á thì bạn sẽ, a, quay lại vậy?
Ừm. Ừm, ừm, ví dụ, như kiểu là, cái cuộc hành trình của mình từ, ờ, Sài Gòn ra Quy Nhơn á, thì bạn nghĩ là mình có lên lộ trình không?
À, sao bạn? Theo như mình thấy á nha, mình nghĩ tà chắc phải có chứ, tại vì nó là mở ra cho bạn một cái cái cái cái công việc mới mà.
Ờ, thì thật sự là tức là lộ trình của mình ở đây ấy, là mình chỉ có xác định ngày nào đi, và cái cái cung đường mình không hề nha, mình không mình không hề, gọi là, xem trước cái cung đường đấy đi như nào. Tức là mình chỉ xác định là mình sẽ đi một cái cung đường là ven biển để mà mình có thể ngắm nhìn bờ biển, nhưng mà tức là đến tận cái lúc mà mình bắt đầu đi ấy thì mình mới, gọi là, search Google Maps xem là đi như nào, thì thì sau đấy thì ừm.
Ờ. Ừm. Hiểu. Ừm. Ừm. Như nhưng mà ừm, nhưng mà mình chưa có rõ á, là á ví dụ như từ Sài Gòn mà đi ra Quy Nhơn như vậy đi, thì g ví dụ như là sẽ có 2-3 đường, 1 đường thì đi núi, 1 đường thì đi, ơ, qua biển hay sao đó, thì thì bạn sẽ chọn cái con đường đi đi đi đi ngang biển?
Ừm. Ừm. Ừm.